Dahilan kung bakit mas maganda ay, Magandang umaga. <laughs>
Hi! Mm, wait. Good morning! Kamusta ka naman? Buti napatawag ka.
<giggles> Ito, <giggles> kagigising lang. <giggles> Ikaw
Ako din, nag-almusal ka na ba?
Ah, hindi pa, brunch ako, brunch. Oo, <laughs> tip para tipid, para para tipid. <chuckles> Oo.
Nak Ah, brunch, ay iba. <chuckles> Ako kasi nag-aalmusal talaga ako no'ng min oh, oh, sabagay. Eh, ano ba 'yon, ba't napatsika ka, aga-aga gusto mo na namang makipagtsikahan. Mhm.
Oo, kasi, tatanong kita, ano ba yung ano, anong magandang, kalidad ng edukasyon para sa mga may kaya, <clicks tongue> ano yung dahilan?